J'en ai 1 en mémoire, alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de concerts quand même, mine de rien, je sais qu'il y en a certains que j'ai pas du tout aimé, certains que j'ai vraiment aimé qui reste dans mon top 5, top 10, mais là, celui auquel je pense, donc c'est un concert où que je suis allé, ah, ça a fait 2 ans cet été si je me souviens bien, c'était dans un stade, heu et c'était, heu, c'était en Pologne
OK. OK. C'était où?
c'était à craco à Cracovie, à parce que j'habite pas très loin, en fait et heu, j'étais avec un collègue et c'était un concert d'un groupe de métal qui s'appelle Rammstein, je sais pas si tu, heu, si tu connais?
OK. Heu, oui, j'ai j'ai déjà entendu le nom, heu, oui, oui, ça ça me dit quelque chose.
Voilà, c'est un groupe très spécial, donc heu, j'en veux pas aux gens s'ils aiment pas, enfin, tu vois qu mais heu, c'est donc
Oui, bah, après chacun ses goûts, mais oui, oui, le nom, heu, je je connais, heu, je connais de nom, oui, oui.
Exactement, voilà et alors, ils ils sont, en fait, «connus» entre guillemets, heu, parce qu'alors, déjà, ils chantent en allemand, c'est un groupe qui est originaire de l'Allemagne de l'Est et donc, ça c'est vraiment particulier d'avoir autant de succès quand tu chantes en allemand et que tu chante pas en anglais et ils sont très axés sur la pyrotechnique, <chuckles> donc heu ouais, ils ont commencé à faire péter les trucs de partout dans leur carrière et puis au bout d'un moment ils se sont dit: «On va passer un <tsk> on va passer un certificat» ou je sais pas une licence ou je sais pas quoi de pyrotechnique, donc ils sont certifiés, tu vois, pour faire des feux d'artifice et des machins comme ça, quoi.
D'accord. Ah oui. D'accord mais heu D'accord, donc dans du coup, dans dans leur concert, ils font vraiment des des gros feux d'artifice, heu?
Ça pétarade de partout, ouais. Ça pétarade de partout, donc je je savais, j'avais vu des vidéos et cetera mais le fait d'y aller, le truc dure 2 heures et 1/2, la scène est monstrueuse, hem et et c'est vraiment un show, quoi, c'est-à-dire que tu as c'est ça qui m'avait marqué, en fait, c'est que tu as tu as les chansons que j'aime et cetera et cetera, j'aime ce qu'ils font, j'aime les paroles aussi qu'ils y mettent, heu, mais le le tout c'est un un tout, tu vois? C'est pas juste des gens qui viennent pour chanter leur truc, il y a tout un show qui est qui est autour, quoi, c'est ça qui m'avait marqué et dès que je peux aller les revoir, je heu et j'i j'irai c'est c'est clair et net, quoi.